Ehm, e praticamente ero mhmm, come dire, perfezionista, cercavo sempre di fare tutto al meglio.
Schizzinoso, perfezionista, sì, sì. Okay.
Sì, puntiglioso in tutto, ehm, e po e io aspiravo a prendere il massimo dei crediti con i voti, ecco. E da una parte poi mi sono mhmm, come dire, anche ammalato perché mhmm, per lo stress, poi l'ho so l'ho somatizzato e sono stato male. Poi avevo la febbre, avevo mal di pancia ed è passato solo dopo 1 settimana in cui non ho fatto veramente niente.
Sì. Ah! Ah. Cos'è successo? Sì. E tu credi che questa cioè, questo tuo stare male, sia dovuto al fatto che ti mettevi sempre sotto con gli studi e che volevi dare il meglio e il massimo di te di te? Di te stesso?
<coughs> Sì, perché poi avevo ansia che quello non che quello che facevo non era abbastanza, ehm, quindi magari stavo sveglio fino alle 2 di notte perché avevo paura che quello che avevo fatto non non andava bene, quindi pensavo di dover ri ehm, ripetere e continuare ancora, anche se magari avevo già finito.
Sì. Certo. Quindi avevi delle delle incertezze, delle insicurezze in quello che facevi. Okay.
Sì. Poi queste insicurezze non è che non fruttav cioè, mi impedivano di avere i miei risultati, ecco, però i risultati che avevo erano ottenuti con, mhmm, un lavoro un esagerato, ecco, che poi appunto mi hanno fatto stare male.
Esatto, con